Malakas, feeling ko parang ano, eh, rinig na ako sa kabilang bahay, eh.
Kasi ano, eh, oo, dahil need yung, ah, tawag dito, parang kaya naman sana, pero talagang nahihirapan na, eh. Anyway, sige, may mga alam mo yun, may mga simpleng bagay kasi na ginagawa tayo araw-araw para mapasu mapabuti yung kalusugan. Ah, sige ibahagi ko lang. Yung sa'kin ayun, kagaya nung sinasabi mo, ah, yung gulay siyempre hindi nawawala 'yan katulad yan mamalengke nga kami ng gulay tsaka prutas.
Oo. Oo. Oh. Oo.
Mm. Tapos yung pagbabawas ayun, kumbaga parang siyempre nililimitahan din namin nga yung pagkain ng mga unhealthy food, pagkain sa labas, ayan. So, parang yun binabawasan parang yung mga amount-amount. Kasi 'di ba ang sabi, 70% diet, 'di ba?
Oo, oo, na naman
Ta's thirty percent lang yung exercise.